Falei: "Não vai rolar", sabe, aí eu tenho uma outra amiga também que me chama de vez em quando e também não é para tomar leite e chá, é para beber.
<chuckles>
Então.
E não é um drinque pelo visto, né, é assim uma quantidade grande de bebida, sem parar.
Não. Sem parar, porque vira uma coisa, assim, aquela coisa da mão social você tem que estar segurando alguma coisa.
Sei, uhum.
Então, hum.
Mas isso acontece com vários amigos, eh, como que é a a sua rede assim de amizades? Esses esses que têm essa coisa para sair e beber muito são específicos ou está acontecendo em geral? A maioria dos seus amigos sempre sai e bebe muito?
Não, são específicos, são amigos específicos, e aí eu tenho evitado essas pessoas para poder porque às vezes fica insistindo demais, não sei o que e tal, então eu fico nessa.
Hum. Tá. E quando você comunica você fala: "Olha a gente pode sair, mas eu não quero beber tanto, eu vou beber 2 cervejas hoje." Existe?
É, só que acaba que eu também eu não vou botar toda a culpa neles, eu também perco o controle. É.
Você vai na onda, entendi, vai no ritmo, né, da pessoa?
Vou, vou. Então, às vezes eu eu até que puxo, né, porque, enfim, eu não sou a pessoa mais controlada com bebida, então.
Ah entendi. <chuckles> Entendi, então tá ficando
Se eu estou com uma pessoa também que me estimula. <chuckles> Agora se eu estou com alguém que bebe pouco, beleza.
Tá. É uma coisa.